Haben die ge haben die vorgeschlagen, ich soll mich mal aufs Klo setzen. <chuckles> Dann habe ich das gemacht. Also, keiner also, ich weiß es ich ich hatte es, ich wei ich ich saß da und ich dachte mir so: „Mich zerreißt es gleich innerlich.“ Also, ich hatte wirklich das waren das kann man sich nicht vorstellen und
Mhm. Ja, ja, ja.
in dem Moment, du denkst: „Ja, ich weiß nicht.“ Und ich hatte dann schon auch so m ich hatte dann so kleine Angstmomente oder Panikmomente. Und da war's auch gut, dass meine Mama dabei war, weil die gesagt hat: „Du, ist alles gut, das“ äh, ne
Ja, natürlich. Mhm. Mhm.
„du schaffst das so“ und, ähm, dann ist es irgendwann das war tatsächlich aufm Klo, ist dann irgendwann durch diese einfachen Pressbewegungen ist dann einfach die Fruchtblase auch geplatzt
Mhm. Mhm, mhm.
und dann kann ich mich erinnern, war ich ewig lang, ähm, wieder mit diesem Gymnastikball das hatten die damals so angepriesen, ne, war ich dann wieder da hatten die auch einen dort. Da war da hing ich so mit dem Oberkörper überm Bett und dann saß ich auf dem Gymnastikball und dann bin ich immer in so 'n Sekundenschlaf, äh, verfallen.
Ah, okay. Mhm. Oh, das klingt ja schon nach 'ner Tortur und d du warst müde sozusagen, ich meine es war ja tief in der Nacht, wie viel Uhr ja, natürlich. Och Gott, oje.
Ja, ich war ich hatte ja auch die Nacht zuvor nicht geschlafen, ne, weil ich so aufgeregt war, obwohl ja, ja und, ähm, das war dann irgendwie ganz lustig, weil ich bin wirklich immer in so 'n denn da kamen die Wehen ja schon in ziemlich kurzen Abständen, ich glaube so alle ist das dann 90 Sekunden oder so und ich bin zwischendurch wirklich weggenickt. Also, weil ich so erschöpft war. Na ja, aber long l ja, long story short, wir waren dann er war dann um 2:30 morgens draußen. Also, wir sind um 10 ins Krankenhaus. Das heißt
Mhm. Mhm. Ja, natürlich. Wie viel Uhr hatten wir's denn? Oh, ja, das ist ja eigentlich keine keine schlechte Zeit. Das ging ja eigentlich.
Ne, deswegen, also das war echt das war echt okay und das war dann einfach dann ich ich habe dann einfach so ja, als er draußen war, ich habe dann erst mal ich habe ich war tatsächlich im Vierfüßlerstand, ich war nicht gelegen und, ähm, wir wussten ja nicht, ob's 'n Junge oder 'n Mädchen wird.
Mhm. Ach, natürlich, ja klar.
Und dann habe ich nur okay, dann habe ich natürlich gemerkt: „Okay, er ist jetzt raus oder es ist jetzt raus, das Baby.“ Und ich bin dann ich war einfach nur so glücklich, ich war erschöpft, ich war fertig und mein Mann hat mich angestrahlt, meine Mama hat mich angestrahlt, die standen ja auch quasi so an Kopfnähe in in Kopfnähe. Ja, die war mit dabei.
<chuckles> Ach, deine Mama durfte auch mit dabei sein? Ah, das ist ja aber sehr besonders, ne? Das ist, äh, nicht üblich. Also, der Mann inzwischen ja.
Ja, ja. Ne.

Äh, ja, und dann war das so: An dem Abend, ähm, hatte ich mir dann von meinem Mann, der ist ja Koch hatte ich mir irgendwie, äh, Lachs 'n Lachsgericht mit Spinat gewünscht. Ich hatte irgendwie so 'n ich hatte so 'n, weiß ich nicht so 'n so 'n Hunger jetzt speziell da drauf. Und dann hat er mir das gemacht und kurze Zeit später habe ich alles ausgekotzt.
Oh. Mhm. Ach du lieber Himmel.
Ja, und ich habe das gar nicht in Zusammenhang gebracht.
Okay. Ich wollte grad sagen, hast du dann schon gedacht: „Oh je, jetzt geht's los?“
Ne, ne, aber das ist anscheinend ja ganz typisch, dass der Körper das macht, weil er sich ja dann jetzt nicht mit Verdauung oder so was beschäftigen möchte. Habe ich erst im Nachhinein dann so so gecheckt. Und dann habe ich aber schon irgendwann meine Mama war ja da und die hatte ja auch schon 2 Geburten hinter sich und ich habe dann so gemerkt so: „Mm, ja, zieht 'n bisschen“ und so. Und irgendwann war's klar: „Okay, es geht los.“ Und ich habe dann ich hatte da so 'n Ball, so 'n Gymnastikball, auf den mir nichts dann da immer so rumgehopst oder rumge äh, eiert, ich weiß es nicht mehr. Und, ähm, wir haben dann irgendwann im Krankenhaus angerufen, die haben gemeint: „Ja, du kannst jetzt kommen, du kannst aber auch erst noch 'n Weilchen zu Hause bleiben, das ist bei der 1. Geburt das wird 'n bisschen dauern.“ Und ich habe dann erst mal noch 'n heißes 'ne heiße Dusche genommen und dann
Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Aber Fruchtblase war noch nicht geplatzt.
Ne, ne, ne.
Gar nicht, also, alles noch eigentlich noch alles alles friedlich.
Ja. ja genau. Und dann war's aber so: Auf'm Weg dann im Auto, da be ging's dann schon da waren dann die Wehen schon heftiger. Dann dacht ich mir so: „Puh, das ist ja ganz schön unangenehm, ne?“ Und ich hatte ja keine Ahnung, was noch auf mich zukommt. <giggles> Und ich muss ja sagen, also, ich glaube, so im Nachhinein betrachtet war das alles eigentlich 'ne relativ schnelle Geburt. Wir waren um 10:00 im Krankenhaus und also, 10:00 abends nachts. Und dann ging das erst mal nicht mit der Badewanne, dann k hatten die kein warmes Wasser. Das das irgendwas war da futsch. War nicht schlimm. Meine Mann und ich, wir haben ich kann mich erinnern, wir hatten dieses
Mhm. Oh, mhm, mhm, mhm, mhm. <chuckles> Mhm. Mhm, mhm, mhm, mhm, mhm. Also, du wolltest 'ne Wassergeburt sozusagen mit ach deswegen die Badewanne jetzt. Ich habe erst gar nicht geschaltet. Habe gedacht: „Okay, Badewanne ist ja ganz ist ja sehr luxuriös.“ Logisch, jetzt ah, ich habe jetzt verstehe ich, klar, natürlich, mhm.
Ja, genau. Ja, ne, ich w Genau. Ja, ja. Und dann war aber auch nicht schlimm, dachte ich: „Ja, gut, dann wird's das halt nicht.“ Und die Hebamme, die hat uns eigentlich komplett in Ruhe gelassen, die hat so 'n paar Fragen gestellt und hat uns dann uns selbst überlassen. Meine Mama war ja mit dabei und und mein Mann halt. Und mein Mann und ich kann mich erinnern, das Zimmer war sehr groß, wir haben dann so 'n bisschen getanzt einfach, dass ich in Bewegung bleibe und so
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
aber zwischendurch ja, die Wehen waren halt krass und die Fruchtblase, die wollte auch nicht platzen.